Enggak oke, dan banyak komplain, gitu, itu yang juga bikin kita kan, karena udah kita nunggu lama ya. Terus, setelah itu dia komplain, itu kan membuat kita jadinya kayak, "Lah, aku sudah menunggu kamu, lama, harusnya kamu sudah misalnya sudah kirim dari jam" misal udah kan biasanya ada deadline, gitu kan. Nanti kita bales ke kamu sekitar misal jam 2.00, nah, kita nunggu kan, jam 2.00, belum ada balesan, jam 3.00, "Lah, jam tiga belum ada balesan," tiba-tiba udah mau mentok kita kelar, jamnya, dia baru bales dan ngasih, eee, apa kayak revisi gitu, kayak banyak komplain yang dikasih. Jadi kan kita kayak mengerjakan, udah waktunya mepet, jadi kayak akhirnya kita overtime untuk mengerjakan apa yang diminta dia karena mepet waktu itu tadi. Tapi ya mau mau bagaimana lagi, itu kan, apa ya, ya udah konsekuensi kita gitu, yang harus kita ambil gitu, untuk menyelesaikan ini. Kalau menuru kalau Masnya gimana, itu un eee, apakah ada dampak ke suasana hati gitu? Terus, jadi nggak semangat kerja gitu, atau, saya aja yang jadinya kayak gitu, kalau Masnya gimana?
Oh. Iya sih pasti, heeh. Iya. Iya iya. Mmm. Oh, iya. Iya. Iya sih, kerjaan juga. Konsekuensinya iya. Iya sih. Pernah pernah ngalamin juga kayak gitu. Pernah sih. Sama, pernah ngalamin yang kayak Mbaknya itu, jadi kayak proposal, kayak ngajuin ke atasan gitu, suruh ngerjain ini, tapi ternyata, apa ya, ngasih taunya itu telat, padahal udah diomongin, "Nanti, tolong kalau misalkan ada revisi, segera kabarin ya, biar enggak terlalu mepet," gitu Kak dan lain-lain. Tapi ternyata cuma ngomong "Iya iya iya Mas," kayak gitu. Tapi, pas lagi gimana ya, intinya kayak sehari atau 2 hari sebelum, kayak dikumpulin ke dinas dan ini-itu, malah ngabarin jadinya kayak kejar tayang benar, harus kayak lembur ini-itu.
Iya kan, itu sebenarnya jadi kayak
Udah tambah mhm.
me merugikan kita lah, sebenarnya. Iya kan? Jadinya kayak, merugikan kita, karena kita udah berusaha untuk tepat waktu kan, kita udah akhirnya bosen, nungguin. Akhirnya kan bikin kita kayak mmm.
Mhm. Nah itu, iya sih. Iya iya, betul. Nah itu, makannya enggak setiap, apa ya, enggak sekali, dua kali sih. Mungkin sama kayak Mbak berkali-kali, makannya jadi bosan untuk yang mempengaruhi mood juga, gitu. Sama Mbak.